Ты знаешь, я вот помню, а что когда вот ты довольно часто ездишь в тех же поездах, ты заходишь, и если ты видишь уже каких-то людей, сидящих рядом на твоих местах, я, например, всегда старалась с ними поздороваться. Но ты знаешь, н не все люди отвечали тебе "здравствуйте" на твоё приветствие. Почему-то для некоторых людей это казалось ну как бы, м, лишним, не знаю, неважным. И, и вот, вот ты мне скажи, то есть ты вроде как, э, с открытым сердцем зашёл, да, с улыбкой сказал "здравствуйте", а в ответ тебе тишина и молчание. Вот ты же явно не захочешь продолжать диалог, который вроде как начался, но утонул в тишине, в пустоте.
Что они перестают тебе внешне нравиться. Так. А, ага, ага. М. Ну тут действительно нач начался как начался, там и закончился.
Вот. Поэтому, ну, как бы и и всё. И ты такая: ну, окей, помолчим тогда. Если не хотите, то и не надо.
Мгм мгм. Ну, это, естественно, о отобьёт тут любое желание. Да, тут даже, даже, точно. Хорошо, а вообще
Мгм. Поэтому тут не всегда от тебя зависит. От людей тоже. А в целом вообще почему
Ага ага.
А ты знаешь, мне кажется, когда, м, <smacks lips> ты сталкиваешься в жизни с тем, что не все твои желания о е осуществимы, не все твои цели достижимы, мне кажется, в какой-то момент ты перестаёшь, э, делиться так откровенно, так открыто своими мечтами. Ну, просто потому, что иначе получается такое, что, э, ты как будто бы, м, рассказываешь о своих планах, а они не исполняются, не выполняются по каким-то причинам. Неважно, они могут даже не зависеть от тебя. И в общем-то ты как будто бы в, э, глазах других людей какой-то такой, н ну, неудачник, что ли. Вот там напланировал себе, а не получилось у него.
Да. Мгм. Так. Ну да. Ага ага. А если не рассказываешь, но планируешь. Оно потом не сбывается и ты такой: ну ладно, я неудачник, но зато об этом никто не знает.
А ты вроде как бы ничего. Ну, ну и ладно. Никто не знает. <laughs>
Чтоб никто не догадался, как говорится, да?
Да-да-да. <chuckles> Да-да-да. Нет, а слушай, есть же даже такая, м, пословица что-то по поводу того, что, ам, про счастье. Как там? Э, счастье любит тишину, да? Что не всегда стоит об этом распространяться. Но и вот в отношении каких-то планов и идей.
Так. Это точно. Ага.
Не знаю. <grunts> Не знаю.